Oui, mais c'est une bonne idée, hein, ce que tu dis, de le faire, heu, petit à petit et, heu mais en tout cas, oui oui, je je vais le faire là, pour, heu, heu, tu vois, les les prochaines années à venir, heu, dans tous les cas, parce que, heu, heu, voilà, je pense c'est pas non plus leur rendre service que de lui donner trop, heu, de sucre et de de goûters très, heu, enfin du commerce, quoi, finalement et de je vais plus aller me balader, un peu, comme tu le dis, dans les rayons bio et je pense que je vais trouver des des entre 2 finalement, heu, même, si bien sûr, heu, hem, financièrement, ça va être plus cher. Mais, heu, je pense que c'est, hem, important pour lui et même pour moi, parce que du coup, moi aussi, j'ai envie de réduire un petit peu ma consommation de goûters et du coup, je pense que ça sera une bonne alternative pour nous 2.
Ouais, ouais, ouais, ça peut être, heu, je pense que tu peux être surprise en fait, parce que le bio, ça s'est quand même, heu, bien démocratisé, dans le sens où maintenant, il y a des supermarchés qui ont leur propre marque de bio, des choses comme ça et heu, les prix ont beaucoup baissé quand même, heu, au fil des années. Donc, heu, il y a pas forcément une différence énorme, heu, sur certains produits, tu vois, après, c'est vrai qu'au niveau de la viande, heu, du poulet, des choses comme ça, si vous êtes pas végétariens, oui, là, il y a vraiment quand même, heu, une différence mais, tout ce qui est farine, sucre, pâtes, heu, c'est à peu près, heu, dans les mêmes prix. Donc, je pense que tu peux trouver vraiment, heu, voilà, des des des des bonnes, heu, des bonnes affaires finalement, heu, même dans ce domaine-là, quoi.
Mmh. OK. Mmh.